Kalau dulu tuh, aku sukanya genrenya rock, eee, karena kebetulan abang aku emang paling suka genre rock kan, kayak dari band-band zaman dulu seperti, eee, Avenged Sevenfold, Linkin Park. Kan, itu emang band-band yang terkenal, kan, ya, dulu. Dan sampai sekarang sih aku juga masih dengerin rock ya, tapi memang udah, eee, bukan rock doang, sih. Iya, jadi
Oke, rock. Hmm. Iya. M m berpindah dikit. Jadi makin banyak versinya, ya, Kak?
Iya, makin beragam, kayak aku juga dengerin lagu-lagu pop, hip hop, K-pop, dari Jepang juga ada, jadi emang iya K-pop juga tapi kalau kep oh oke, berarti sama, nih, ya. <chuckles>
K-pop juga, Kak? <chuckles> Aku juga. E iya, Kak. Berarti eee, berarti dengerin musik itu karena dari kecil, hobinya nggak sengaja ketanam gitu karena ngikutin abang, ya, Kak. Terus kalau nge-gym itu gimana Kak, ceritanya?
Heeh. Itu, sih. Iya. Heeh. Nah, kalau nge-gym ini aku, eee, belum lama banget, sih, baru dari tahun 2020. Jadi udah sekitar 5 tahun, dan aku, tuh, awal
Oke. Konsisten, Kak?
Eee, sempet konsisten tapi sempet off juga pas tahun 24, 2024 itu sempet off, ya. Jadi, tuh, aku awalnya kan mulai nge-gym gara-gara kan aku ini kan, ya, habis lulus SMA, eee, aku ikut ini, kan, UTBK. Cuman aku nggak lolos, nggak masuk ke kampus yang aku pengen, jadi, ya, udah karena aku akhirnya gap year daripada aku gabut
Oh iya. Gimana Kak ceritanya? Iya, Kak. Mmm. Jadi pelarian.
Eee, iya. Jadi pelarian dan juga aku pengen mengubah diri, sih, kan, ya. Eee, pengen mengubah fisik aku karena kan, aku dulu itu kan sangat kurus kering banget, ya. Kayak tinggi aku itu 166, tapi berat aku itu empat puluh kilogram.
Mmm. seratus enam puluh enam. Oke. Berarti, eee, memperbaiki tubuh, ya, Kak?
Jadi itu benar-benar kurus banget.